Eu eu achei muito bacana o que você fez também, muito bom viu? Eh, gostei dessa dica, você diz, assim: "Eu tenho 3 horas livre.", você disse para ela quanto tempo que você teria livre, e aí você foi sincera: "Olha, nessas 3 horas você quer ajuda para alguma coisa? Eu tenho o dia todo.", né, ou "não tenho a partir desse horário eu tenho esse horário.", então muito bacana que você colocou ali o seu limite e assim, a a amizade ela se mantém de forma saudável.
É. <laughs> Exatamente. Aham. É. Exatamente. Eu não não deixo eu não deixo, né, não perco essa amizade, né, não não deixo e e e estou ali, eu falo: "Olha, esse é meu limite.", né. E é isso. <chuckles>
Isso. Muito legal. Olha que bacana, adorei viu, gostei das dicas, gostei da forma como você foi conduzindo, parabéns por valorizar a sua família e também ser completa com o que você tem isso que é mais importante.
Usa que é bom. É verdade. Olha, gostei muito de de falar e obrigada viu por me ouvir. Uhum. Até mais, tchau.
Ah, até mais tchauzinho.